Bale, para sa inyo ba, 'no? Ano 'yong palaging nasa hapag ninyo tuwing net nwot Noche Buena?
Hmm, eto, ah, huwag mo akong iba-bash, ha? Baka mamaya 'pag sinabi kong lechon sabihin mo mayaman ako, eh. Hindi gano'n, kumbaga, oo, totoo, may lechon no'ng Noche Buena, pero ganito 'yan, kumbaga, pinag-iipunan namin, eh. Kasi 'yong Noche Buena napakahalaga sa'min 'yan, eh, sa pamilya namin, sa kultura namin. Kasi diyan lang kami nagkakaroon ng time na buo 'yong pamilya namin. Kasi ginaganap namin 'yan sa probinsiya ng mama ko. Eh, 'yong mga tito ko, 'yong mga tita ko, halos isang taon kong hindi nakikita 'yong mga 'yan. Kaya ang nangyayari kapag Noche Buena, all out kami sa pagkain. Meron may magpapa-lechon may magpapa-queso de bola, merong mga may mga magbibigay ng fruit salad ganyan, may buko pandan, may shanghai, may mga spaghetti, may pansit. 'Di mawawala 'yon, eh, 'pag may spaghetti nandun 'yong karibal yung pansit, 'di ba? Para naman sa mga matatanda, ganyan. So. 'yon 'yong mga palaging nasa hapag namin pag Noche Buena. Bakit ba parang engrande, 'no? Siguro kaya namin ginagawang engrande dahil 'yon nga, gawa ng, ah, 'yon na lang 'yong time namin bilang pamilya na parang nakukumpleto kami. Kasi
<laughs> Wow. Mm. Hmm. Oo nga. Mhm. Mm. Wow. Mm. Tama. Mm.
sa isang taon marami namang okasyon. May birthday, may mga death anniversary, o kaya naman may mga araw ng patay. Pero alam mo 'yon, ito maniwala ka sa'kin o hindi, hindi kami nakukumpleto sa mga gano'ng okasyon at nakukumpleto lang kami sa okasyon na Noche Buena. Kaya ganun kami ka-enggrande mag-celebrate nang Noche Buena. Talagang all out yung mga pagkain.
Mm. Mhm. Oo nga. Ah, gano'n pala. Pero ano 'no, uhm siguro na lang din kaya, ah enggrande yung mga handa na hinahanda ninyo kasi, siyempre ano parang nagiging instant reunion niyo din kasi nabanggit mo, uhm, mostly ano 'to, yearly lang kayo nagkikita tuwing Pasko, tuwing, ah, bisperas, 'di ba po? So, parang ang nangyayari, nagiging reunion niyo na din. Kaya ayan, kasi siyempre 'di ba, kumpleto kayo? Pero ang galing, kasi siyempre talagang pinaghandaan yung mga handa kagaya ng litson, wow! Talagang pinagkakagastusan. Pero ayan ba, uhm, do'n sa mga nabanggit mo kaninang pagkain, sino ba yung madalas na naghahanda ng pagkain sa inyo tuwing ne Noche Buena?
Mhm. Mhm. Ayan, yung lola ko talaga, kasi yung luto ng lola ko, parang lahat kami bumabalik sa pagkabata 'pag nakakain namin, natitikman namin yung luto niya. Maski nung mga anak ng lolo ko talaga. Talagang 'yon ang number 1 talaga na pinagpapaluto nila ng mga pagkain yung lola ko kasi, magaling magluto 'yung lola ko, eh. Masarap yung menudo niya, yung dinuguan niya, yung lutong juice na tinatawag na parang patok sa mga Kapampangan, pati yung sisig. Ayan, talagang paboritong paborito namin 'yan. Parang, alam mo hindi kumpleto yung pasko 'pag wala yung mga main dishes na 'yon, eh, kasi yung litson hindi naman namin 'yan sariling gawa, eh. Kumbaga, ah, dati nagiging gawain namin yung sa litson dahil mayro'n alaga yung mga lolo't lola ko no'n, pero sa ngayon kasi nagsara na yung babuyan nila, eh. Parang hindi na sila nag-aalaga ng sariling baboy so, bumibili na lang kami sa labas. Pero, hindi puwedeng mawala diyan yung mga main dishes like yung menudo talaga, eh. Kasi yung menudo, 'yon yung parang pinakatumatatak sa 'kin na luto ng lola ko, eh. Kasi nung natikman ko 'yon nung bata ko, nung bata kasi ako, hindi ako mahilig sa masarsa, eh. Hindi ako mahilig sa ano sa tomato sauce, gano'n. Hindi ako mahilig sa gano'n, yung mga tomato paste na ano, parang nandidiri ako. Pero nung natikman ko yung version ng lola ko, parang alam mo 'yon, sinimu sinimulan kong mahalin yung ano menudo. Kaya every time na nagluluto ng menudo yung lola ko, ano talaga, nauubos ko talaga yung luto niya. Talagang napapa-extra rice ako, gano'n.
Mhm. Mhm. Mm. Wow. Mm. Hmm. Mm. Ah. Mhm. Wow. Mhm, talag nakakatakam naman yung mga nabanggit mo pa ano, 'no, mga ulam talaga namang, wow! Yung base na rin sa kwento mo talagang nag-enjoy ka dun sa ano, 'no, pagkain talaga ng menudo. Kasi siyempre parang dun mo din talaga natutunan kung paano kainin at tsaka mahalin yung ulam na yun. Pero ito, eh, kasi nabanggit mo may special kayo na ulam ano ba yung sorry, ah, 'di ko kasi narinig ng maayos, 'no, ano ba yung special niyong ulam or recipe na hindi nawawala tuwing pasko?
Mhm. Hmm, siguro talaga number one diyan para sa akin lang naman yung menudo talaga number one 'yan. Tapos yung sisig ganyan, tapos dinuguan din ng lola ko 'yan talagang, ah, ang dinuguan naman ang umaano naman talaga diyan ang laging umuubos 'yan yung kapatid ko naman. Parang sa yung alam mo yung kasi 'pag may nakakain kang menudo sa labas sa karenderya o luto ng ibang tao parang normal lang, eh. Oo, paborito mo yung menudo, di ba, normal siya. Pero iba yung version ng lola mo. Kasi parang yung sa lola ko kasi, parang kumpleto yung sahog niya, eh. Parang lasang-lasa mo talaga yung ano, nangingibabaw talaga yung linamnam nung ano menudo niya gano'n. Kaya to the point na 'pag meron din kaming bisita talaga lalo na 'pag may pista, talagang nag nagte-take-out sila nung menudo nung lola ko. Kaya ako nagtataka ako, siguro baka masarap lang talaga kasi ang dami naman naghahanda ng menudo sa area namin lalo na sa probinsiya, eh, alam mo naman sa probinsiya, di ba? 'Pag-araw ng pista talagang ano, ah, ano talaga 'yan paligsahan talaga 'yan sa ano, padamihan talaga ng handa 'yan. Pero yung sa lola ko yun laging nauubos talaga. So siguro kaya napagtatanto ko na gano'n yung nangyayari kasi sobrang sarap naman talaga to the point na pati ako hinahanap-hanap ko. Kaya, hindi puwedeng nawawala 'to sa Noche Buena lalo na't, ah, matagal na rin akong di nakakauwi ng ano ng probinsya ta makakauwi na lang u uli ako neto, 'no, sa ano na ulit sa Noche Buena na mismo talaga.
Mhm. Oh. Mm. Mm. Mhm. Wow. Wow. Mhm. Galing. Eh. Oo. Mm. Mm. Oh, oo nga. Tsaka, ano 'no, the way talaga na ikuwento mo yung menudo, talagang ano, eh, ah, alam mo yun parang nasasarapan ka talaga dun sa pagluluto ng Lola mo. Kasi, siyempre, yun ba yung ano yung talagang, ah, alam mo yung parang malalasahan ko na halos sa, base sa pagkukuwento mo. Kasi, talagang ah, binida. Pero, at least, 'di ba, at least nandun yung ano yung specialty, yung talagang special na recipe talaga na ano, na niluluto ng lola niyo tuwing pasko. Tsaka, bihira na lang din kasi yung ganyan na talaga namang, ah, masasabi na babalik-balikan na ulam. Kasi siyempre, yun nga kagaya ng nabanggit mo kanina, may mga pagkakataon na kapag bumili ka ng menudo sa labas, parang alam mo yun, may masa ano lang, <chuckles> may maluto lang na menudo. Lalo na sa mga karinderya, kasi parang minadali. Tapos, parang pinadami lang ganyan, sinabawan. So, hindi na siya yung usual na menudo na ulam talaga, eh, 'no. Pero, um, eto naman 'no, ano ba yung ano, pinaka-memorable na pi pi pinaka-memorable mong ano, pangyayari no'ng Noche buena?
Oo. Totoo 'yon. <smacks lips> Ayon, siguro parang pinaka-memorable sa akin talaga 'yong ano, 'yong samahan namin, 'yong bonding namin as a whole family. 'Yong hindi lang talaga 'yong kami no'ng mama't papa ko at tsaka mga kapatid ko. Kumbaga whole family talaga 'yong buong angkan talaga no'ng sa mother side ko, kasi, ayon nga gaya, gaya ng nasabi ko hindi talaga kami nagkikita niyan. Talagang ano, nagkikita kami niyan sa loob ng isang taon tuwing pasko lang talaga. Tapos minsan may mga pa-surprise pa. May mga pa-surprise visit pa 'yan na minsan 'yong lo 'yong tito ko na nasa ibang bansa, minsan susurpresahin kami 'yan na uuwi niyan nang hindi nagsasabi, ng walang ano, walang pahintulot, oo. So alam mo 'yon, full of sur ah, surprises sa'min 'yong pangyayari, 'yong Noche Buena. Hindi lang siya 'yong bastang Noche Buena, parang full of surprises siya to the point na hindi mo alam kung ano yung mangyayari, kung anong, saya 'yong pupuwede mong ma matanggap dito sa pangyayari na 'to lalo na't isang araw niyo lang ipagdiriwang 'to. Alam mo yun, maraming pwedeng mangyari na unexpected moments na hindi mo aakalain talaga na magiging memorable na naman 'tong bago matapos 'tong taon na 'to. Tapos i-lo-look forward mo na naman next year ano na naman 'yong engrandeng mangyayari, gano'n.
Mhm. Mm. Oo. <laughs> Galing. Mm. Ap Mm. Wow, mm. Talagang ano 'no, pinag ano 'to? Pinaka inaabangan talaga ninyo 'yong no ano, 'yong itong okasyon na 'to na Noche Buena. 'Tsaka ang galing 'no? Kasi 'no, to the point na ano, sinusurpresa pa kayo ng tito niyo na galing sa ibang lugar. Talaga namang ah, ano, ah, memorable nga naman talaga. Pero eto kasi, ah, sa tingin mo bap ah, may pagbabago ba or paano ba nagbago naman 'yong selebrasyon ng pasko sa pamilya ninyo, eto sa paglipas ng panahon?
Mhm. Alam mo totoo naman, eh. Aminin ko rin naman talaga na mas masaya 'yong Pasko no'ng mga bata pa talaga, eh. Parang 'yong bata talagang ramdam na ramdam mo talaga 'yong Pasko, eh. Ramdam mo 'yong excitement all in all wala kang pasok ganyan bakasyon ka tapos makikipag-aguinaldo ka. Hihingi ka ng pamasko sa mga ninong at ninang mo. Pero ngayon tumatanda ka parang alam mo 'yon nagiging tipikal na araw na lang siya. Kung hindi mo pag kung hindi mo gagawing engrande 'yong selebrasyon eh, 'di ba? Kasi parang eto 'no napapansin ko sa Pasko ngayon medyo malungkot na. Hindi na gaya noon na parang punong-puno ng ingay 'yong bawat kabahayan or kapitbahayan mo 'di ba? Na makikita mo talagang masayang-masaya tapos sobrang ano talaga may mga nagvi-videoke. Ngayon meron pa rin naman mga gano'n, pero ramdam mo parang may missing piece 'yong kabataan mo. 'Yong kabataan mo kasi sobrang saya lang eh. Parang no'ng mga bata kayo doble 'yong saya dahil siguro dahil bata ka pa. Tapos 'yong mga ba 'yong mga tao rin siguro 'no na sumakalib sumakabilang-buhay na na hindi mo na nakakasama sa kasalukuyan. Siguro 'yon din 'yong nakakadagdag talaga kung bakit parang masasabi ko na sa paglipas ng panahon sa Pasko, medyo may lungkot at may onting kulang kahit na nando'n na rin naman 'yong saya. Kasi eto kagaya niyan. <swallows> 'Yong lolo ko dati 'pag nag-aano kami no'ng lolo ko no'ng buhay pa 'yong lolo ko masaya kasi binibilhan ako ng laruan. Bibilhan ako ng ice cream. Bibilhan ako ng regalo nang wala akong kaalam-alam. Wala akong idea. Pero ngayon wala na 'yong lolo ko 'di ko na nararanasan 'yong gano'n 'di ba? So, may kulang, so sa paglipas ng panahon parang medyo may lungkot at tan
Mm. Mhm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Aw. Mhm. Oh. Mm.
Man 'yong sa nararamdaman ng magulang ko 'no, dahil nga 'yong ibang tao na hindi na namin kapiling ngayon dahil nga, ah, sumakabilang buhay na. So, ramdam mo na may parang may missing piece do'n sa Pasko. Pero kailangan mong tanggapin, eh 'no. Kailangan mong mag-move forward, eh, na hindi naman porke wala na yung mga tao na 'yon, eh, wala ka ng karapatan para ipagdiwang 'yong pasko. Kumbaga nasa sa'yo na lang 'yan kung papaano mo talaga, alam mo 'yon, ah, bibigyang halaga 'yong Pasko sa ngayon, na kung sino man 'yong nakakasama mo is pahalagahan mo.
Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Tsaka ano 'no, nakakalungkot din naman na, talagang may kulang na kapag may pas kapag Pasko kasi, 'di ba, nabanggit mo na, um, ayan wala na 'yong lolo mo which is 'yon naman talaga 'yong pinakanakakalungkot 'no? Kasi siyempre hindi na talaga kumpleto, 'yong ano, 'yong mga miyembro ng pamilya kapag Pasko talagang may kulang na. Pero ano, din 'no, ah, ang galing din kasi siyempre, ah, talagang ano ka, ah, ano 'to spoiled ka sa lolo mo no'ng lalo na nabubuhay pa siya kasi siyempre nabibili niya, 'yong mga ano, 'yong mga gusto mo, 'yong mga laruan na gusto mo, pagkain. So talagang masasabi pa rin na ano, naging naging spoiled ka sa lolo mo 'no? Pero, um, sa mga ganitong pagkakataon ba, eh sino naman sa pamilya mo ang pinaka-excited tuwing Noche Buena?
Mhm. Ay, oo. Naku, 'yong mama ko talaga 'no, kasi bakit 'yong mama ko kasi 'yong inuuwian namin do'n sa Pampanga, walang iba kundi 'yong pamilya niya. Kasi 'yong sa family naman no'ng papa ko, parang alam mo 'yon, may kanya-kanyang buhay ganyan. Kasi nga may mga lahing Intsik, eh, may mga lahing Chinese. So parang alam mo 'yong pagdating sa family hindi nila masyadong pinapahalagahan 'yong Pasko ganyan. Kasi may sariling Pasko 'yong mga Intsik eh, 'di ba? Parang hindi sila nakiki-celebrate sa Pasko ng mga Pilipino, ganun. So kami pag nagse-celebrate kami ng Pasko do'n na lang kami sa ano, do'n na lang kami sa mother side ko. Kasi sa mother side ko purong Pilipino yung mga 'yon, eh. So ayon, masaya lang na kahit papaano kami, ah, pamilya pa rin namin naman 'yon. Masaya kami kasi do'n lang talaga kami nakukumpleto. Do'n lang namin nararanasan yung kahalagahan ng pamilya, ganyan. Kung papaano napagtitibayan. Kasi sa araw ng Pasko hindi namin ramdam yung problema, eh. Parang sa araw na 'yon pinagbibigyan namin 'yong mga sarili namin na damdamin yung saya.
Mm. Oh. Ay, okey. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Oo, oo nga no, 'tsaka, ah, siyempre agad nga din 'yong ano niya, eh, 'yong the way na, ah, magsa magkakasama kayo ng family mo lalo na tuwing Pasko. Kasi siyempre, 'di ba, parang bibihira lang din 'yan, lalo na't 'yon nga may mga sari-sarili ng pamilya 'yong mga kapatid ng nanay mo, pero alam mo 'yon pinipili pa rin nila na, ah, mag-celebrate ng Pasko kasama ninyo. Parang 'yon nga parang nagiging mini reunion 'yon do'n sa ano, eh, sa 'yong nangyayari sa inyo tuwing pasko kasi siyempre magkakasama kayo 'no. Pero, eto kanina kasi 'di ba meron kayong pagkain na laging hinahanda. Pero ano naman 'yong mga pagkain na sinubukan nyong ihanda pero alam mo 'yon 'yong hindi na ulit inulit na ihanda dahil sa mga, ah, sa lasa o kaya sa hindi agad mabilis maubos 'yong mga ganyan? Kung meron man puwede mo bang i-share?
Mhm. Mhm. Siguro parang ano na lang din 'yong naging ano diyan, siguro 'yong palabok. Kasi parang ang may gusto lang no'n talaga usually 'yong mga matatanda, eh, 'di ba. Pero 'yong mga bata, siyempre hindi papatok yung mas lamang sa amin 'yong mga bata, maraming bata sa amin, eh. So alam mo 'yon siyempre dahil nahuhumaling ka rin sa iba't ibang pagkain na nasa harap mo, 'di ba, hindi mo pagtutuunan ng pansin 'yong palabok, eh, mag-fo-focus ka sa ibang pagkain. So parang 'yon hindi kami umuulit do'n kasi meron naman ng pansit at saka spaghetti. So 'yong palabok parang once lang namin siya naihain gano'n.
Mhm. Oo. Mm. Oo. Tama. Pero, ayon no nakakatawa pa rin naman kasi siyempre kahit papaano, eh, ah, kumpleto kayo sa tuwing Pasko no talagang sine-celebrate n'yo na magkakasama, yon naman ang importante at 'yong mahalaga. Pero, ah, ayon salamat sa masayang kuwentuhan tungkol dito at nag-enjoy ako at nabusog sa mga kinuwento mong pagkain.
<chuckles> Ayun maraming maraming salamat din sa pagkakataon, mag-iingat ka at paalam.